देखिए, क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मैं अभी-अभी एक नई जगह पर आई हूँ और मुझे यहाँ पर लोगों से बात करने में, दोस्ती करने में थोड़ी-सी कटराहट हो रही है। क्यों? क्यू
हुँ, जी।
नए-नए लोग हैं, मैं ऐसे पहले कभी बाहर आई नहीं हूँ किसी काम के लिए और मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आई हूँ, पर मैं यहाँ पर लोगों को देख रहीं हूँ, लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बाहरी-सी महसूस फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि पता है क्या होता है जब आप नए-नए आते हैं जगहों पे, तो आपसे कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो लगता है कि, आप एक तरह से बाहरी लोग हैं, आप उनके अ, स्वभाव से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनके काम-धाम से, लोगों की जो चाहत है, इच्छा है उनसे नहीं आप ढल पा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, तो आज मैं आपसे यहाँ पर एक इसी चीज़ की सलाह लेने आई हूँ कि मैं कैसे अ, लोगों से दोस्ती करूँ या लोगों से जुड़ूँ ताकि मैं अकेला महसूस ना करूँ। क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ यहाँ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे?
हुँ, हुँ। जी, देखिए ज़रूर, मैं आपको इस चीज़ में ज़रूर सलाह दूँगा, देखिए ये काफ़ी आम समस्या है, अक्सर लोगों को क्या होता है जब वो अपने घर से कहीं दूर बाहर जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का उनको काफ़ी मतलब सामना करना पड़ता है। इसमें मैं आपको ज़रूर एक सलाह दूँगा और अच्छे-अच्छे तरीके बताऊँगा कि कैसे आप नए दोस्त में, नए शहर में कैसे बना सकते हैं अपना नेटवर्क कैसे बना सकतें हैं। पर ये चीज़ को इसमें जानने के लिए मेरे आप से कुछ प्रश्न देखें रहेंगे। देखिए कहीं न कहीं मेरे को आपकी परिस्थिति बेहतर से जानने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसमें अगर मैं अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ूँ कि, जैसे आपने बोला कि आपके दोस्त बनाने में आपको बहुत मुश्किल होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप कितने समय से ये जो नए शहर में, यहाँ कितने समय से और ये नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
अ, देखिए मुझे यहाँ पर आए हुए अभी अ, हो गया है मतलब 3 महीना तो हो गया है मुझे यहाँ पर आए हुए और मैं यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ तो आप तो जानते ही होंगे जैसे हम कॉलेज में होते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार को आपके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करने आते हैं। जब आप यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं ना, तो सब अलग-अलग होते हैं, सबको बड़े हो जाते हैं, कोई किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि अ, मैं और भी लोगों को झेलूँ और जब हम अ, एक बार को कॉलेज में होते हैं, मतलब स्कूल में होते हैं, यहाँ पर तो पढ़ाई करने आते हैं, तो उस समय पर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से करना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो एक तरह से ग्रुप बनाना होता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि नौकरी में कोई किसी से बात नहीं करता, सब काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको बात करने का समय ही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा होता है कि मैं अ, एक चाय का ब्रेक मिलता है, तो उसमें हम थोड़ा-सा बातचीत कर लें, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा बहुत भारी-सा महसूस होता है।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी देखिए, अक्सर क्या होता है कि नए दोस्त बनाने का डर तो रहता ही रहता है, कहीं न कहीं भारीपन-सा भी महसूस होता है, वो इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता होता कि वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है या फिर आगे जाके कैसा निकलेगा और कैसा व्यवहार रहेगा आपके प्रति? तो देखिए इस चीज़ तो मतलब मानने वाली बात है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप मतलब किस भाषा की अगर मैं बात करूँ या संस्कृति की बात करूँ किसी आप चुनौती का सामना कर रहे हैं, किस चीज़ में चुनौती का सामना कर रहे हैं?
उ, देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मेरी चुनौतीपूर्ण अभी स्थिति यही चल रही है कि मैं उनकी भाषा नहीं सीख पा रही हूँ। अगर मैं सच बताऊँ तो अ, जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती है कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब मुझे पता तो है वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, पर मुझे उनकी भाषा नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी नई-नई हूँ तो ये लोग मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे मन में ही ऐसे ख़याल आते हैं कि अगर ये दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा-सा अ, हिचकिचाहट भी होती है उनसे पूछने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो? क्या नहीं बोल रहे हो? और लेकिन जब काम की हुई चीज़ें आती हैं तो, तो देखिए अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करना होता है, तब तो मुझे इतना नहीं होता पर हाँ, भाषा जो वहाँ पे बोली जाती है, मेरा मतलब जो इस जगह पे बोली जा रही है अभी, उसके लिए मुझे बस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी। जी, जी। हुँ। जी, देखिए ये चीज़ तो है कि नए शहर में, नए भाषा को सीखने में देखिए शुरुआत में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ वो नया होता है। और देखिए सही बताऊँ तो नई भाषा सीखने में कम से कम भी समय तो बहुत लगता ही लगता है, अगर इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि आपने बोला जैसे दोस्तों से आपको दोस्त बनाने में मुश्किल होती है, तो फिर जब आप दोस्त बनाते हैं, तो आप बेसिकली मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ तो किस चीज़ में मतलब शुरुआत किस चीज़ की होती आप क्या आपको मनपसंद क्या है? कि किसी बड़े समूह में जाके दो ल उन लोगों से दोस्ती की है या फिर एक-एक करके या एक-एक इंसान से उससे दोस्ती करके उसको अच्छे तरीके से पहचाना जाएँ?
जी। अ, देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि मुझे अ, छोटे समूह में रहना थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि तब हम 4 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, 4 लोगों की चीज़ें सम समझ आती हैं, थोड़ी हँसी-ठिठोली होती है, थोड़ा-सा घूमने जाना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से एक जो मेरा दोस्ती का जो चीज़ें रही हैं, वो हमेशा समूह में ही रही हैं। कभी मैंने ऐसे एक-एक कर कर नहीं करा है लोगों से ऐसा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा-सा समूह बने। मेरे जहाँ पर मैं नौकरी कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम समूह में बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं कि किसका क्या है, किसका क्या है, ये कैसे काम करना है, वो कैसे काम करना है। तो हमें वह बहुत सारी नई-नई चीज़ें दूसरे-दूसरे लोगों से पता मिलती हैं। और जैसे कि हमें नौकरी के बाद, जैसे कहीं घूमने जाना हो, तो आपको तो पता ही है कि लड़कियाँ-लड़कियाँ जब होती हैं, तो कितना अच्छा होता है कि सब एक साथ थोड़ा-सा कपड़े खरीदने जा रही हों, थोड़ा कुछ खाने जा रही हैं, या अगर हमें एक चाय पीने के लिए थोड़ा-सा एक समय मिल रहा है, तो उसमें स हम सब बैठ के ही अ, चीज़ें करें। तो हाँ, छोटे समूह में मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए, ये चीज़ तो है कि छोटे समूह में जाके क्या होता है, आप अलग-अलग लोगों से मिलते हो और वहीं पे आपको पता चल जाता है कि आपकी किसके साथ वाइब मैच कर रही है, कि नहीं कर रही है, और फिर उसके साथ एक-एक मिलके आप और अच्छे और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं। अच्छा एक आखिरी प्रश्न की अगर मैं ओर बढ़ूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप पहले कोई समुदाय या फिर किसी चीज़ से जुड़े थे? और ये जो परेशानी जो हो रही है, आपके नए शहर में दोस्त बनाने की, ये क्या आपको मतलब पहले भी मतलब हुआ करती थी दोस्त बनाने में या फिर अभी नए शहर में ही हो रही है?
अ, देखिए, मैं पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं पहले कभी किसी ऐसे क्लब या समुदाय का तो हिस्सा नहीं रही हूँ। पर हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे सहेलियाँ बनी थीं, मेरा छोटा-सा एक समूह था। ऐसे हमने कभी कोई समुदाय या कोई क्लब तो ऐसे अ, कभी नहीं, मैंने जुड़ी हूँ, किसी से। पर हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई है दोस्त बनाने में। क्योंकि वो मेरा शहर था, मेरी ही भाषा थी, मेरी ही लोग थे, तो मुझे ऐसी कभी दिक्क़त नहीं हुई है। अब जब मैं इस नए शहर में आई हूँ, मुझे दोस्ती बनाने में इसलिए इतनी दुविधा हो रही है, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे वहाँ पे भाषा बोलनी नहीं आती है। तो उनको भाषा समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाले भैया हों, चाहे लोग हों। तो इसी बात की आज मैं आपसे अ, हल माँगने आयी हूँ, आपसे सलाह माँगने आयी हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ?
अच्छा। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। और दूसरा, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी ज़रूर इस चीज़ में मदद करूँगा और पहले मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि देखिए, भाषा का जो भेदभाव या फिर भाषा की वजह से जो आपकी दोस्ती में आपको परेशानी हुई है, तो देखिए, वो कुछ ही समय तक है। पर आपको हर एक किसी के साथ इस चीज़ का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो आपसे सही में दोस्त बनना चाहता होगा ना, तो उसके लिए भाषा एक मैं बोलूँ, एक अ, वो रीज़न बन के नहीं रह जाएगी। वो आपको किसी ना किसी तरह से जो आपकी बातें समझ रहा होगा, जिसकी आपकी वाइब मैच होगी, वो बिना भाषा के साथ भी हो जाएगी और कहीं न कहीं आपकी दोनों की अच्छे में दोस्ती हो जाएगी। और रही बात, देखिए, समूह की, जैसे आपने बताया, पहले आपका छोटा-सा समूह था और काफ़ी अच्छा और बेहतर तरीके से आप लोग रहते थे। तो देखिए, कहीं न कहीं वो हर जगह पे होता है और यही नए शहर में भी जब आप लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, लोगों के साथ उठा-बैठा करेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी मतलब मिलती किसके साथ है, आपको मनपसंद किसके साथ है, आपको घूमना किसके साथ पसंद है, आपको खाना किसके साथ पसंद है, तो ये चीज़ें अपने आप आपके उसमें आ जाएगी। और देखिए, स्थानीय गतिविधि की अगर मैं बात करूँ, तो स्थानीय गतिविधियाँ बहुत होंगी और कहीं न कहीं क्लबों में भी शामिल होने का, मैं अगर आप बोलूँ तो, उधर भी जाके आप अपने नए-नए दोस्त ढूँढ़ सकते हैं। और कहीं न कहीं ढूँढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ही खुद-ब-खुद आपकी वाइब मैच हो जाएगी और वहीं पे ही आपको काफ़ी लोग मिलेंगे और जो आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप एक-एक करके जा सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी जो, मैं बोलूँ, दोस्ती है, वो और अच्छे और बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए, और बात करने जब जाते हैं, किसी समूह में, तो देखिए, छोटी बातचीत से शुरू कीजिए, उससे क्या होगा कि छोटी-छोटी बातचीत से ना, आपको समझ आ जाएगा कि आगे इंसान का बोलने का तरीका किस प्रकार है, क्या वो अच्छा है कि नहीं? फिर उस तरह उस हिसाब से, उस तरह से आप अपनी दोस्ती भी बना के अपने उसको एक मतलब एक आसान कदम से उसको शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको तो आज के समय में पता ही है कि ऑनलाइन समूह कितने हैं, तो ऑनलाइन समूह में जाके, वहाँ पे मैं अगर बोलूँ, तो उसका उपयोग करके आप अपने दोस्त वगैरह आप बना सकते हैं, उनसे चैट वगैरह कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी चीज़ें पूछ सकते हैं और वो आपसे आपकी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो, जैसे-जैसे आपका मतलब मैच होता रहेगा, वैसे-वैसे आप अपना, मैं बोलूँ तो, दोस्ती-यारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, सही बोलूँ तो आज के समय पे लोग यही ढूँढ़ते हैं कि दोस्ती जारी अब मिल जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्त जो हैं, वो हर एक छोटे-बड़े मैं बोलूँ ऊँच-नीच हर जगह पे दोस्त ही जो हैं, वो साथ देता हैं। और दोस्त होना एक मैं बोलूँ ज़िंदगी में काफ़ी आवश्यक है, और अगर दोस्त नहीं, तो कहीं न कहीं अकेलापन आपको हमेशा रहेगा। और देखिए, मैं अगर एक और आखिर में अगर बोलना चाहूँ त कि अपने आप को समय दें और अपने आप पर भी ध्यान दें, क्योंकि आप अगर खुद पे समय देंगे, तो कहीं न कहीं आपको खुद समझ आएगा कि आपको किस प्रकार का अगर मैं बोलूँ, किस तरह का आप दोस्त चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको जब समझ आजाएगी, तो उस प्रकार ही अपने आप आपकी दोस्ती भी जो है, अच्छी और बेहतर तरीके से बनने लगेगी। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं, इसको अगर आप अपनी दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाते हैं, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ, आपके नए स शहर में, एक अच्छी और बेहतर दोस्त मिलेंगे और आपको नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिलेगा वहाँ पे।
हुँ। अच्छा, जी। <clears throat> हुँ, जी। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा। ठीक ठीक। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जी, जी। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, आपने मेरी बहुत अ, सारी बातें बहुत ध्यान से बैठकर सुनी, आपके उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे जो भी बताया है, मैं उसको बिल्कुल अपनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा धीरे-धीरे करके बात करने की भी कोशिश करूँगी लोगों से, और आज जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन समूह भी आज के समय पे बहुत ज़्यादा उपयोगिकार होता है, तो मैं उसके लिए भी करूँगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपकी मदद करके काफ़ी अच्छा लगा, और आशा करता हूँ भविष्य में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।